Então, qual foi o show ao vivo que mais te marcou, assim, na sua vida?
Olha, é difícil essa pergunta, pra responder assim, né, de bate pronto, mas eu acho, pensando rápido, que talvez seria um show que eu assisti, aqui em Portugal, da Maria Bethânia, eu acho que é esse show.
Ai, que legal!
Foi muito legal, foi muito assim, eh, sabe quando você está olhando a pessoa, mas ao mesmo tempo que é muito familiar não parece real?
Sim sim entendo. Eh, você é, tipo, você é muito você gosta muito das músicas dela? Sempre gostou?
Gosto, eu gosto muito das músicas dela assim, eu não sei se eu consigo me dizer uma super fã de algum artista assim, sabe? Porque, eu sinto que os super fãs, eles fazem coisas que eu não faço, sabe? Eles acompanham, eles sabem detalhes, eles sabem muitas eles fazem coisas e sabem coisas que eu não faço. <chuckles>
Entendo. <laughs> Sim, sei bem como é.
<chuckles> Sabe? Eu não não não tenho esse esse hábito, mas, eh, eu gosto muito dela, assim, como artista, como pessoa, quando ela está falando de assuntos que não têm a ver com a música dela, então foi muito eu queria muito ir no show, sabe? Eu comprei com muita antecedência porque eu não queria que acontecesse igual aconteceu com a <clicks tongue> Gal Costa.
Sim, o que aconteceu?
Porque é ai, é porque eu gosto muito da Gal Costa, eu gosto muito das músicas dela, tanto quanto eu gosto da Maria Bethânia e ela faleceu e eu não fui no show.
Sim. Nossa!
É é triste, triste. Eu fiquei muito chateada porque, eh, ela não era tão idosa. Então, assim eu não estava, eh, sei lá, você quando você quer, você coloca as coisas no radar, sabe? Você coloca as coisas pra acontecer e como ela não era idosinha, eu fui deixando para: "Não, quando eu tiver uma oportunidade eu vou, quando eu tiver oportunidade eu vou". E aí, ela faleceu do nada e eu nunca f não vi o show ao vivo dela.
Sim, sei. Nossa! Imagino como você deve tá, assim, se sente, né, de querer tá lá e ter deixado pra depois.
Aham. Eu fiquei muito Aí eu falei: "Não! Com a Maria Bethânia não pode acontecer isso, eu vou!".
Imagino bem. <giggles> E foi. E teve muita gente nesse show?
Olha tinha bastante gente, foi aqui em Portugal num festival, mas, eh, não estava lotado, sabe?
Certo. Sim.
Eu acho que se fosse no Brasil estaria lotadasso! Aqui não estava, era num lugar aberto então, foi bem assim, uma vibe bem legal, sabe? Fim de tarde.
Foi muito brasileiro, assim?
Muito, tinha português também, não eram poucos portugueses, tinha bastante, mas tinha muito brasileiro e você sabe como é brasileiro, né? Cantou todas as músicas, foi aquela comoção. <giggles>
<laughs> E você achou organizado, assim, o show dela? A dinâmica das coisas?
Olha, ela não o show não era, assim, só dela né. Era um festival menor, que tinham vários outros, eh, artistas. Então, quem organizava o a estrutura do evento não era a equipe dela né. Ela veio pra cantar, mas eu gostei. Ah, era bem organizado. Era um espaço, eh, grande. Tinha espaço, assim, não estava lotado. Tinha lugar pra comprar uma bebida, comprar algo pra comer.
Sim. Entendi. Que legal. E teve algum momento, assim, do show que foi marcante, assim, uma música?
Olha, tiveram vários momentos, que eu, assim, que eu me senti, eh, eu não sei explicar, eu eh, eu acho que foi às às vezes talvez o vento tava ventando, assim, e ventava, e ventava o cabelo dela sabe, assim?
Sim.
E por um momento, eu cutuquei a minha irmã, que tava comigo no show, e eu falei: "Gente, mas ela é muito senhorinha já. Ela não pode ficar tomando essa essa friagem. Ela tá com uma jaquetinha que não vai proteger ela do frio", sabe? E eu não e
<laughs> <laughs> E tava muito frio no dia?
Entao, não era uma época de frio. Eu não entendi porque naquele dia, eh, eu não sei se também porque era em Oeiras. Oeiras é lugar que faz pouquinho de frio dependendo da da zona, mas
Sim.
Não era pra tá frio, tanto que eu não tava com tanto sabe, assim, as pessoas não tavam com casacos e coisas. Mas estava bem frio, assim, tinha chovido. Eh, estava um vento gelado, sabe? Aí eu fiquei: "Ah ela não tem mais idade pra isso". <laughs>
Entendi. E você foi só acompanhada de uma pessoa ou você foi em um grupo?
Não. Fui só eu e a minha irmã. A gente tipo, acho que gostar, gostar mesmo dela, das nossas amigas, acho que não tem ninguém que gosta tanto quanto eu e a minha irmã, assim, sabe? Acho que não. É uma coisa meio de veio né?
Certo. <laughs> E vocês vocês conseguiram com, eh, comprar esses ingressos bem juntas?
Ai, consegui, consegui. Eu eu não me lembro
Ah, que legal.
porque eu fui em outros shows. Eu acho que esse ingresso, eu fui na numa loja, e comprei, sabe? Eu acho que não foi online. Por algum tinha algum motivo. Eu não sei se era mais barato, algum motivo teve. Eu acho que era mais barato do que comprar online. Mas não foi difícil não, eu consegui comprar. Tinha bastante ingresso. Consegui comprar pra gente ir juntas. Como era em pé também, não tinha essa coisa de um de cadeira, né? Que às vezes você fica com medo. Você quer se contar junto da pessoa que vai com você? Mas não.
Sim. Sim, s sim. E você acha sobre o custo bene o que você achou, assim, sobre o custo benefício do show?
Ai, pra mim foi, assim, perfeito perfeito. Eu só fui para assistir ela, eu não fui nos outros shows, e também não fiquei para o último show. Eu e a maioria das pessoas, porque, assim, o show dela acabou, todo mundo começou a ir embora. Não todo mundo, mas, tipo, mais de cinquenta ah, porque os outros shows do dia eram todos, assim, bandas portuguesas. <laughs>
<laughs> Mas por quê? Ah, entendi. <laughs> Eu achei que ela que dava dando tava dando início o final, ali, do show.
Então ela era a grande atração da noite mas ela não era a última. Depois dela ainda teve alguém.
Sim. E durou muito? Assim, quanto tempo, mais ou menos, durou o show dela?
Eu acho que, por pouco menos de 2 horas, talvez? Ou um umas 2 horas?
Aham. Eh, foi bom. Um bom horário.
Foi. Foi bom. Foi ótimo! E eu acho eu não me lembro, mas eu acho que o show dela foi o penúltimo Pelo se eu fiquei pensando e falei pra minha irmã: "Eu acho que é pelo frio, que ela já não tem mais idade pra ficar no frio.
<laughs> Nossa e Eh Como que por exemplo e para chegar lá tinha muitas pessoas, assim? Por exemplo, na lá na entrada, foi difícil para entrar ou foi tu bem assim tranquilo?
Não, sabia que foi tranquilo? Eu fiquei muito surpresa, de verdade, que foi tranquilo para chegar lá. Foi teve um pouquinho de trânsito, assim, na rua do lugar, mas nada muito muito, assim, grandioso, ou que me fez perder s um super tempo, não. Não tinha uma fila muito grande. Eh, na hora de validar ali o ingresso foi fácil, não foi difícil. Então, foi tranquilo. Eu fiquei muito surpresa, sabia? Que normalmente festival assim, quando tem um grande cantor, eh, não né, costuma ser complicado. Mas não foi. Foi super foi super fácil.
Hum. Entendi. É verdade. Hum, que legal! E você achou assim, o quê da energia das pessoas? Porque você falou que todo mundo cantou junto
Ah, eu amei! Valeu, valeu a pena cada segundo, eh, justamente por não estar cheio, dava para ver ela, sabe? Eu não precisei assistir o show inteiro pelo telão.
Você acha que valeu a pena? Ah, que legal. É, isso é legal.
Eu não sei se Eu não sei se as pessoas têm isso também, mas é é ruim quando você tá tão longe, tão longe que você não assiste o palco, você assiste você acaba assistindo ali o telão, né? E não, a gente conseguiu, apesar de que a gente não chegou tão cedo assim, a gente conseguiu um lugar que dava pra ver ela, que dava pra ver alguns integrantes da banda, não tudo, né? Porque a gente estava meio de lado, eh, e a gente também não estava na área VIP porque assim, era um campo, um gramadão aberto, eh, e aí no na frente do palco tinham algumas cadeiras com um cercado assim, que era para quem comprava aqueles aqueles VIPs.
Isso. Sim. Ah. Aquela parte. Hum, entendi.
Eh, que é um pouco mais caro e tal. Eu não estava no VIP. Então as pessoas ficavam ou do lado, ou atrás, tipo, em volta do VIP, quem estava, eh, com o ingresso normal ficava em pé, em volta.
Sim.
Mas até que eu consegui
Mas em As pessoas pagaram o VIP, mas ficaram em pé.
Não, as pessoas pagavam o VIP e ficavam sentadas nas cadeiras. Só que eram umas cadeiras uma atrás da outra, assim, várias fileiras uma atrás da outra bem na parte, assim, na frente do palco.
Hum, entendi.
Então, aí, tinha como se fosse uma divisão entre as cadeiras desse VIP e as pessoas que estavam com o ingresso comum. E aí, as pessoas do ingresso comum ficavam em volta das cadeiras em pé, ou atrás, né, quando elas acabava. Tipo um quadradão cheio de cadeiras, ou atrás, ou ao redor, assim, dos lados.
Hum, entendi. Uhum. Sim. Sim.
Sabe?
E sei. E se você, por exemplo, eh, s pudesse escolher uma um outro espaço para ficar, durante o show, qual você escolheria?
Ai, com certeza, se eu soubesse a dinâmica ali do do lugar, eu é que eu não lembro, hoje, a diferença de preço, mas se eu pudesse falar com a Flávia do passado, eu diria pra ela comprar o vip e sentar bem na frente do palco.
Sim. Que fica bem mas é pra ficar mais perto ou pra
Pra ficar mais perto e ter uma visão completa. Você conseguia ver o negócio de frente, conseguia ver o palco inteiro. Eu estava do lado, porque eu achei que do lado dava pra ver melhor de mais de perto ela, do que quem estava lá atrás das cadeiras, né, das pessoas sentadas. Eh, dava pra ver, mas você não consi e dava pra ver ela, dava pra ver tudo, só que não dava pra ver, assim, completo o palco, sabe? Frente.
Entendi. Hum, legal. Entendi. E na parte de comidas? Quem tinha comprado o vip já já tinha comida inclusa, ou não?
Sabe que eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que o VIP era só lugares melhores pra assistir.
Entendi.
E, era pra ficar sentadinho durante o show. Os shows, né?
E você achou fácil comprar comida lá?
Aí foi. Assim, tinha um pouco de fila, então demorou pra pra comprar, tipo, quando a o que eu tinha comprado pra comer, que eu nem lembro muito bem o que era, eh, ficou pronto, já ela já estava começando a cantar
Sim. Hum.
eu já estava: "Meu Deus, fica pronto logo!" <chuckles> Mas a bebida até que foi fácil, tinha um uns uns espaços assim no meio, e que você conseguia comprar a bebida. Mas, eh, a comida demorou pouquinho.
<laughs> Sim. E vo assim, a comida acabou logo? Deu pra todo mundo? Foi tranquilo?
Não, tinha pra todo mundo, estava super tranquilo! É que, como eu cheguei no intervalo entre um show e outro se eu não me engano eram 4 shows no dia, né, nesse festival. Eh, e aí tinham tido acho que 2 shows mais cedo, e eu cheguei no intervalo entre o show antes do da Maria Bethânia, e o show dela. Então, esse te intervalo todas as pessoas aproveitaram pra ir ao banheiro, pra comprar uma bebida, comprar comida e não sei o quê. Então estava fila, sabe?
Ah, que bom! Sim. Olha, que legal! Sim Ah, então, muita fila ou pouca fila? Tipo assim, a fila era de 1 minuto ou 10, 20?
Ai, estava bastante! Ai, não, demorou bastante, demo a comida demorou bastante pra ficar pronta. Porque, eh, a gente chegou ainda com um tempinho, um a gente não chegou com tanta antecedência, né? E esse foi o meu erro, eu deveria ter chegado com mais antecedência. Mas, tinha o tempo suficiente, pra comprar, pra pra sentir a vibe, assim, do lugar, escolher um lugar pra ficar em sabe assim? Em pé pra assistir e tal. E demorou tanto que um o a minha eu comi o o meu lanche ali assistindo as primeiras músicas.
Sim. Sim, sim. <laughs> Meu Deus! Mas, tinha muita gente trabalhando?
Foi. Tinha tinha tinham muitos foodtrucks, porque como era um gramado eles colocaram várias foodtrucks assim, sabe? Com comidas diferentes, e 2 ou 3, espaços meio que assim, mais no meio com bebida, tipo bar, sabe?
Sim. Entendi. É, que legal! Foi muito bom ouvir a sua experiência com o show. Parece ter sido muito bacana.
Foi bem diferente. Foi, foi muito divertido e eu gostei muito de contar para você!
<chuckles> Muito obrigada por compartilhar sua experiência.